يعني الفترة دي يعني عندي كده مشكلة، وبصراحة يعني مش لاقي ليها حل، كنت عايز نصيحتك في الموضوع ده، هو إن أنا يعني مش عارف إن أنا أسترخي في بيتي خالص ولا آخُد راحتي ولا أرتاح كده، آآ يعني في هدوء بسبب اللي موجود طبعًا ضوضاء كتير أوي وصوت عالي وزعيق ودوشة بقى أطفال وكده، فالموضوع بجد مضايقني أوي الفترة دي.
آه. آه. هو أن طبعًا مشكلة الضوضاء دي بتبقى حاجة وحشة أوي وخصوصًا لو أنت شُغلَك بيعتمد على التركيز، و ولو كمان بتبقى الموضوع بالنسبة لَك بيبقى تقيل ت ت الشغل فأنت طبعًا بتبقى محتاج تاخُد راحة، فمع الدوشة طبعًا عندَك حق الموضوع بيبقى رخم جدًا، ولازم تبقى متضايق وتشوف له حل فهنشوف مع بعض إن شاء الله حل كويس للموضوع ده وما تقلقش يعني محلولة إن شاء الله، بس عايز أفهم منَّك الأول يعني أنت في أي وقت من اليوم بتكون ال الدوشة دي أكتر ظاهرة معاك ومُزعجة بالنسبة لَك؟
بُصّ، هو يعني الدوشة طبعًا بالنسبة لي في ال يعني في البيت يعني وكده، لأن أنا أصلًا يعني أنا شغّال أصلًا من البيت ف فأنا الدوشة دي تقريبًا بتبدأ معايا مثلًا من الساعة مثلًا كام من الساعة 14:00 15:00 تبدأ بقى لحد ممكن مثلًا تِسعة بالليل 22:00، لأن في الوقت آه بيبقى في أطفال عندنا في البيت، آآ لإن طبعًا أنا أختي متجوّزة وأنا أخويا برضه متجوّز، فهُم الاتنين عندهم أطفال، فطبعًا يعني هُم لمّا بيتجمعوا هنا طبعًا بقى في دوشة وفي ضوضاء يعني عالية أوي وزعيق بقى وطبعًا بيبقى في جري كده، واللي هو حاجات كده بتشتتني خالص إن أنا مش باعرف أعمل أي حاجة، لأ ويعني كمان شغّال ومش عارف إن أنا يعني أستريّح حتّى اللي هو نُص ساعة بس.
إمم. إمم. آه د آه. آه. آآ آه طبعًا، يعني فتبقى في حركة في البيت كتير، وطبعًا ال الأطفال بيبقوا أشْقيا جدًا، وطبعًا ف وما بيسمعوش الكلام. فبالتالي طبعًا بتبقى متضايق، مش عارف لا تاخد راحتك، ولا عارف تركز في شغلك، وحتى في الbreak ما تبقاش قادر ترتاح خالص. فالموضوع فعلًا بيبقى صعب. طيب، آآ يعني إيه يعني هل هُم مثلًا آآ ب بيبقوا مثلًا بيعملوا أصوات عالية مزعجة مثلًا، والّا بيبقى صوت مثلًا الجري، والّا ال والّا حركتهم مثلًا بتبقى كتير قدامك، فبتشَتّتك، فما بتحسّش إن أنت واخد راحتك، فيعني يعني إيه أكتر مثلًا تصرف بيضايقك في اللي بيعملوه؟
بُص، هو يعني من أكتر الحاجات اللي هي يعني دي بتعصّبني بجد، مش بتخلّيني يعني لا لا في وقت الشغل أعرف أركّز، ولا في وقت ال ولا في وقت يعني إن أنا يعني الوقت اللي أنا هاسترخي فيه شوية، هارتاح فيه، آآ آخد Break كده وأفْصل عن الشغل شوية، لأنه طبعًا بالمناسبة يعني أنا شغال أصلًا من البيت، يعني أنا شغال يعني عمل حُر، يعني في البيت وكده، فاللي هو أنا شغلي وراحتي يعني هي موجودة في البيت، الإتنين مع بعض، ف اللي هو تخيّل بقى، دوشة موجودة وأنا شغال، ودوشة موجودة برضه في الوقت اللي أنا هاستريّح فيه. طَب على الأقل عايز الوقت اللي أنا هاستريّح فيه ده أكون يعني اللي هو أفْصل كده شوية، بحيث إن أنا أقدر أخُش على الtask اللي بعده. لأن أنا بصراحة باخلّي كده مثلًا يعني كل task، مثلًا أستريّح مثلًا بعديه بنُص ساعة لساعة. بيبقى مثلًا مطلوب منّي يعني ساعتين أو أول ساعتين ونُص، فاللي هو باقسّمها إيه ما بين نُص ساعة وساعة break كده. فمن أكتر بقى الحاجات اللي بتحصل يعني، بتخلّيني كده يعني أتعصّب، اللي هو مش عارف إن أركز خالص، وهو يعني إن بيبقى في حد إن هُم يفضلوا يجروا، فطبعًا يعني بيخ اللي هو
إمم. آه. آه. امم، بالضبط. امم.
بيحطوا رجليهم كده بقى، إيه، واحد يعني بيخْبط كده في البلاط، ومثلًا على باب الأوضة، يقعدوا مثلًا يخبّطوا. آآ يكونوا بيلعبوا مثلًا، ويقعدوا يعني يزقّوا بعض ناحية الباب. فطبعًا ده بيعمل دوشة جامدة. ولو مثلًا في حد بقى اللي هو يعني خد من حد حاجة، أو ضرب ضرب التاني، فاللي هو بيحصل بقى إيه، يعني بيحصل طبعًا صريخ وِزْعيق، فكل الحاجات دي بجد يعني بتجنّني كده في الشغل، اللي هو ما بابقاش عارف لا اشتغل ولا عارف أفوت استريّح خالص.
الدبْدَبَة آه. إمم. خناقة بقى. هو فعلًا، آه يعني الأطفال طبعًا بيبقى الحركة بالنسبة لهم عشوائية، وطبعًا عليك حق، إن أنت تبقى مش عارف ترتاح خالص. فلازم طبعًا تكون تدوّر على حل يحل المشكلة دي، خصوصًا أنت فعلًا بتشتغل في البيت. آآ والموضوع بيبقى بالنسبة لك شاق جدًا في الشغل، فبتبقى محتاج إن أنت في الBreak إن أنت تفْصل وترتاح و وتصفّي دماغك، بس الموضوع بيبقى صعب في ال في الشغل، فطبعًا وش وبسبب الدوشة بتاعة الأطفال. بس يعني عايز أعرف يعني، هل جرّبت مثلًا آآ آآ ت تسمع مثلًا موسيقى، تحاول إن أنت اللي هي تهدّيك مثلًا بسبب ال الدوشة اللي بتحصل دي، أو المشاكل اللي بتحصل وأنت شغال، والّا ما جرّبتش؟
بُصّ، هو ده مثلًا أسمَع موسيقى أو كده، الفكرة يعني آآ، لمّا باجي مثلًا آآ أشغّل مثلًا حاجة تكون هادية أو حاجة مش بالحَق إن أنا أسمَعها أو مش باعرَف أصلًا أسمَعها، اللي هو بسبب، يعني بسبب الدوشة اللي بتبقى حاصلة في البيت طبعًا، يعني أنا أصلًا مش باشتغل الصبح، أنا باشتغل يعني من بعد الضُّهر كده والّا حاجة وهُم بييجوا أصلًا في نَفْس الوقت ده، يعني مثلًا لو مش أولاد أولاد أختي، لأ ممكن يبقى أولاد أخويا أو العكس أو ممكن الاتنين مع بعض، فطبعًا دي بتبقى يعني أصعَب، أصعَب بكتير طبعًا، يعني يبقى في يعني 4 أطفال ع يبقوا موجودين في البيت، فاللي هو أنا لمّا بيبقوا موجودين معايا لحد الوقت أصلًا اللي أنا بافضَل شغّال فيه، فلازم أنا طبعًا يعني الموضوع طبعًا بيوتّر جامد آآ، مش بيدّيك طبعًا حُرّية خالص في إنك أنت بس ترتاح شوية أو لو على الأقل مثلًا محتاج إن أنا آآ أنام ساعة والّا حاجة، أنا مش باعرَف خالص، فحاولت أتكلّم معاهم برضه بس ما فيش أي نتيجة.
آه. لا، لا. آه. إمم. هو طبعًا، هو يعني أكيد ال <laughs> الأطفال مش هيسمَعوا كلامك، إن هو طبعًا في السِّن ده عايزين بس يلعبوا ويرتاحوا ويفرَحوا قصدي مع بعض و ويبقى في تفاعُل ما بينهم كبير ونشاط وطاقة بي وبيخرّجوا الطاقة اللي جوّاهم، فطبعًا ما يعني الموضوع هيبقى صعب فعلًا حتى لو حاولت تسمَع موسيقى ف في وجودهم الإسترخاء هيبقى صعب ت آآ فالموضوع فعلًا بيبقى ز صعب، بس هل بقى ال الصوت بتاعهم العالي، هل ده بيحسّسك بتوتُّر جسدي مع مع الزعيق بقى بتاعهم إن هُم تسمَع حاجة ممكن بتتخَض مثلًا ال الAction بتاعهم ده كلّه يعني بيأثّر عليك مثلًا جسديًا وأنت بترتاح؟
بُصّ، يعني هو من ناحية مثلًا لما بيبقى عاملين دوشة كبيرة يعني وكده آآ، أنا مثلًا لمّا باكون يعني خلاص في الوقت اللي أنا باسترخي فيه وباخُد break كده بحيث إن أنا أرتاح شوية وأفصِل عن الشغل، يعني حاجة زي كده طبعًا يعني بتسبب لي أصلًا صُداع، يعني أنا باصدّع، مش مش بابقى مركّز خالص، باحس إن أنا يعني اللي هو خلاص، يعني حس باحس إن أنا خلاص كسّلت إن أنا أشتغل تاني بسبب إن أنا متضايق منهُم كل شوية، إن أنا، آآ كل شوية إن أنا يعني أخرُج طبعًا آآ، يعني مثلًا أقول لهُم أو مثلًا أزعّق لهم شوية، أقول لهم إيه: "ما حدّش يعمل دوشة ولا أي حاجة، ماشي؟" بيسمَعوا الكلام 5 دقايق والّا 10 دقايق وبعد كده تقعُد تلاقيهم بينكُشوا في بعض ويبدؤوا يعني ييجوا تاني ويلعبوا، ف فبتبقى حاجة متعِبة وبتخلّيني أصدّع جامد ومش باعرَف إن أنا أركّز نهائي آآ، أركّز نهائي خالص في الشغل يعني ولا عارف إن أنا يعني أريّح جسمي بس شوية كده أكون مفضّي دماغي، أشوف برضه يعني حياتي مثلًا، أمسِك الموبايل شوية، مش باعرَف أعمل أي حاجة من دي بسبب إن يعني عقلي أو يعني وِدني كده مع الأصوات اللي برّه دي.
تمام. تمام آه. عندك حق. آه. آه. لا، عندك حق فعلًا يعني، والله ال التشتُّت ال الكبير ده والمشاكل والدوشة دي كلّها فلازم يبقى حاسس إن أنت ب بعدَم ت بارتياحيّة وحاسس تبقى متوتَّر وتتخض كل شوية طبعًا من الحركات بتاعتهم والأصوات بتاعتهم فبالتالي بيبقى الموضوع صعب عليك إن أنت ت ترتاح وكمان هُم مش هيسمَعوا الكلام، آه هيسمَعوا دقيقتين 3 مثلًا ويرجَعوا يكمّلوا اللعب، يعني الموضوع فعلًا بيبقى صعب، بس في فكرة حلوة يعني ممكن تستخدمها آآ لو تناسبك يعني، إيه رأيك في مثلًا لو جِبت مثلًا آآ سمّاعات مثلًا من من اللي هي الairpods اللي هي بتعمل عزْل الضوضاء، تمام، و في وقت الراحة مثلًا ترُوح ت لابسها و وتشغّل الموسيقى وتعلّي و وتعزِل نَفْسك عنهم فبالتالي مش هتبقى سامع ل لا دوشة ولا حركة ولا أي إزعاج بالنسبة لك وهتعرَف ت ترتاح، إيه رأيك في الفكرة دي؟
هي فكرة حلوة طبعًا، بس يعني كان عندي استفسار كده صغير، يعني دي يعني دي هالبسها و وأنا مثلًا يعني آآ في وقت الاسترخاء بتاعي، وقت الbreak بتاعي والّا ده في وقت الشغل، والّا هو في قصدك في الوقتين مثلًا عادي؟ وهل هيبقى ليها أصلًا أثَر على يعني على ودني، والّا مش هيبقى ليها أثَر؟
قُل. هي لأ هي دي هيبقى في وقت الشغل لو حابب لو في مشكلة في وقت الشغل مش عارف تركّز تستخدمها، هتخلّيك تساعدك إنك تركّز ووقت الراحة برضه نفس الكلام، ولأ الحاجات دي بتبقى معمولة كويس إن هي ما يعني يعني م يعني تبقى مواصفاتها يعني الفر مطابقة للمواصفات، طبعًا لأ مش هتضُرّك ولا حاجة هتبقى بالعكس حتساعدك على التركيز أكتر.
أكيد طبعًا يعني بصراحة هي فكرة حلوة برضه إن أنا يعني أحط مثلًا أكون يعني أنا بصراحة طبعًا ما فكرتش في حاجة زي دي خالص، إن أنا مثلًا ألبس يعني ألبس مثلًا airpods أو حاجة. لو كنت مثلًا ساعات لمّا باكون باشغّل أغاني أو حاجة باشغّلها عادي من الموبايل أو موسيقى هادية خالص، بس لأ فعلًا الموضوع إن أنا يعني أحُط حاجة مثلًا في ودني آآ بحيث إنها تقلّل الضوضاء دي، ومع برضه المك يعني مع إني مثلًا هاقول لهم برضه يعني ما يعملوش دوشة و كده، بحيث إن الدوشة تِقلّ شوية مع ال مع السماعات ديّة تكون قللت الضوضاء فعلًا، فلأ بصراحة فكرة حلوة جدًا.
إمم. أيوه. أيوه. آه. آه. آآ ما فيش ف فعلًا أنت هتحسّ إن أنت قاعد مرتاح، وقاعد بتسمع أغاني كمان ونفسيّتك هادية، ومش سامع الدوشة اللي حواليك، و ونفسيًا معزول عن العالم خالص، وكمان هتبقى بتسمع مثلًا موسيقى وأغاني أنت بتحبها فالموضوع هيبقى جميل بالنسبة لك، وتقدر برضه إن أنت يعني ل لو مثلًا تقد وت حاجة زيادة إن أنت تقفل مثلًا باب أوضتك عليك مثلًا وت وتِعدل نفسك تمامًا، فأنت لا هتبقى شايفهم بيتحركوا أو بيجروا أو بيعملوا أي حاجة، وفي نفس الوقت مش سامعهم كمان بسبب ال السماعات وبتسمع حاجة كويسة، وعايش مع نفسك من الآخر فاهمني؟
آآ أكيد طبعًا، يعني كلامك بجد يعني ريّحني كده وطمنّي برضه، آآ فبجد حابب أشكرك يعني بجد على الكام نصيحة دي.
لا شكرً على واجب، وأنا هنا عشان في أي وقت.